Sí, no, la verdad es que no me había puesto a checar, porque como te digo que, pues, en realidad nunca me he puesto a revisar qué qué onda con el banco. Eh, pero, pues, me parece una muy buena opción, sobre todo, pues, para cuando tenga, pues, un dinero ahí, apartarlo de mis cursos y esa parte no gastármela, ¿no? Porque luego digo, o sea, lo trato de guardar y luego digo: "Bueno, después lo repongo", y me lo gasto. Entonces, te digo que a fin de mes estoy ahí corriendo de a ver cómo saco ese dinero. Luego me pongo a hacer otros trabajos extra por ahí, eh, pues, para sacarlo, porque digo: "Ay, ya me lo gasté y según yo lo iba a reponer". Entonces, creo que si lo tengo apartado desde el principio y no tengo la tentación de ver ese dinero y, pues, ya está apartado, ya voy a estar mucho más tranquila de que no tengo ese pendiente, ¿no? Y creo que creo que es una muy buena opción, la verdad. Me me gusta mucho, ¿eh? Voy a revisar.
Sí. Ujú. Claro. Sí. Sí. Mm. Ujú. Sí. Sí, claro, verifica con el banco, como te digo, la mayoría de los bancos la tienen y ya tienes ahí como una motivación, ¿no? Para ir ahorrando y y vas ahorrando como sin darte cuenta. Colocas este cierta cantidad que pasas todos los meses, o o cada 2 semanas, dependiendo cuánto te paguen o cuánto cuándo te ingresa dinero. Y y hasta vas a ver tu cuenta de ahorros como creciendo y eso te va a motivar más para seguir ahorrando. Sí, de pronto ya te colocas un objetivo: "Oh, no, yo voy a ahorrar porque me quiero comprar, no sé, este abrigo divino, pero voy a esperar de pronto a que pase el invierno, porque en invierno sale más caro y ya cuando llegue la primavera ya va a estar en rebaja". Y cosas así por el estilo y ya tienes un buen ahorro. Te puedo, eh, te podría de de pronto sugerir otras opciones que hay, eh, a ver, que es Proponte esos límites sencillos y proponte como pausas antes de comprar. En realidad, sí, todo es tentativo, todo es lindo, todo es visual, todo nos entra por los ojos. Pero cuando ves algo así, ves el peluche, antes de darle añade al carrito, como que piénsalo, trata de de ser en ese momento, tener presencia y conciencia en ese momento, ¿de verdad necesito el peluche ahorita? Lo voy a esperar para después y de pronto lo dejas en el carrito y hasta ahí se te olvida, pero no lo compras en el instante.
Ujú. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Okey. <chuckles> Sí. Ujú. Sí. Sí, la Sí, tienes razón. Yo creo que, pues, eso de detenerme justo antes de comprarlo, pues puede ser bastante bueno y hasta incluso, ¿no? Después ya me doy cuenta de que no lo compré y es como de: "Ah, bueno, pues, no pasó nada que no lo comprara", ¿no? Entonces, ya no voy a tener justo ese arrepentimiento o esa culpa que digo, es como obviamente me gustan, pero, pues, ya cuando lo veo y digo: "Ay, me gasté un buen ahí, pues, pude haberlo guardado, pude haberlo ahorrado para otra cosa". Entonces, creo que, eh, pues sí, voy a tratar de de razonar lo más antes de comprar de forma impulsiva y, pues sí, ver también mis in mis gastos antes de hacerlo.
Ujú. Exacto. <chuckles> Claro. Claro.

Sí, exacto, revisar la cuenta, ya que tienes esa posibilidad de que está en línea, mirar tu cuenta de banco y ves que se está reduciendo, pero que al mismo tiempo está si abriste la cuenta de ahorros, estás viendo que la cuenta de ahorros está aumentando, entonces, eh, te puedes dar un gustico aquí y un gustico allá y no ahorrar para algo que en realidad como necesites y estés antojada, pero espera también, eh, las promociones, ¿no? Con lo cuando pasen las cosas de temporada. También si quieres algo en realidad, y lo necesitas, y lo quieres obtener, espera que pase la temporada y que pase la moda y lo vas a conseguir mucho más barato. Vas a ver que funciona.
Ujú. Ujú. Sí. <chuckles> Sí. Sí, yo creo que eso es lo que voy a hacer. La verdad es que, pues, te agradezco muchísimo por todos los consejos que me diste, me me van a ser superútiles porque, pues sí, ahorita, sobre todo en diciembre, ¿no? Que empieza una temporada fuerte, tengo que tengo que ser fuerte y no gastar todo lo que tengo ahí, pues, para tener también para para mi curso, la verdad es que me parecieron muy prácticos y los voy a tener muy en cuenta. Te agradezco.
Claro. Sí Por supuesto. Claro que sí. No, te agradezco a ti por por compartir bueno, toda esta información conmigo y y espero te ayude y y dale fuerza de voluntad para adelante. Te deseo mucha suerte.
<chuckles>

Ay, pues mira, yo creo que o sea, sí he probado. Lo primero que hice, la verdad, eh, por ejemplo, cuando todavía estaba pues yendo a la universidad y esto, pues luego le decía a mi mamá: "Mira, te te doy a guardar mi dinero y no me lo des". <chuckles> Pero pues luego sí me decía: "No, ya ves cómo eres", porque luego le decía: "No, dame, dame", <chuckles> y terminaba gastándomelo. Entonces sí, no me funcionó para nada ese método. Luego también era de, bueno, eh, si lo meto en mi tarjeta, no lo veo, ¿no? Porque, o sea, yo cuando iba, pues me lo gastaba luego que lo tenía efectivo y tal, ¿no? Igual cuando llego a salir digo: "Uy, bueno, nada más llevo lo que traigo en efectivo y no gasto nada de las tarjetas", porque yo no tengo tarjeta física, porque la la cuenta que tengo de banco es me la hicieron en la escuela de la beca que me daban. Entonces yo o sea, no me dieron el plástico, ¿no? Solo era la cuenta y así, ¿no? Eh, entonces dije: "Bueno, no, <chuckles> si no me llevo así, pues más dinero, pues no tengo para gastar". Pero pues cuando ya empecé a estar en mi casa, pues me pasaba al revés. Lo que tenía en en mi cuenta en línea, pues sí lo podía gastar, pero ya el efectivo, o sea, era al revés. Pero pues al final, pues sigo gastando igual, porque pues luego el dinero que recibo, pues me lo transfieren y eso. Entonces, pues sí es como, bueno, no me sirvió de nada la técnica, porque al contrario, me lo sigo gastando. Y pues sí, es algo complicado, te digo, porque pues me pongo a ver eso en Internet y pues es más fácil, ¿no? De que luego ir a depositarlo a una tienda de conveniencia y eso, entonces mejor ya directo lo pago de la tarjeta. Y no no, todo un problema, la verdad.
Ujú. <chuckles> Bueno, sí. Eh, claro. Okey. Bueno. Ujú. Sí. Ujú. Okey. Ah okey. Okey, okey. Sí. Ajá. Ah okey. Mm, claro. Ujú. Sí, claro. Claro. Ujú. Sí, bueno, si no te funcionó, ya trataste eso, bueno, entonces podemos ahondar un poco en tal vez otras otras técnicas, ¿no? Que te van a ayudar a ahorrar un poco de dinero y a no gastar. Mira, no sé si has probado, pero ya que tú tienes, pues tu cuenta en un banco, mm, que se hizo en línea y todo y no tienes el plástico como tal, de pronto en en mis en la misma página del banco un en línea podrías mirar a ver si pudieras abrir una cuenta alternativa de ahorros, que esa cuenta alternativa de ahorros no te permitiría gastar. Entonces, tú recibes tu pago, tienes tu dinero ahí y hasta lo haces automáticamente, porque eso también los bancos lo permiten, algunos bancos lo permiten hacerlo en en la misma aplicación, como pasar un monto fijo de cierta cantidad de dinero de la cuenta donde te llega el dinero, donde tienes el dinero, a esa cuenta de ahorros y esa cuenta de ahorros no la puedes tocar. Los bancos tienen esas restricciones de que si tú sacas ese dinero de la cuenta de ahorros, te cobran una multa o te empiezan a co a cobrar un cargo mensual. ¿Has intentado mirar en la aplicación del banco en línea o algo a ver si esa opción está disponible para ti?
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Mm, okey. Ujú. Mm. Ujú. Okey. Ujú.